Oke. Nah, terus kalau dari kamu sendiri kan tadi ketika kamu udah ngerasa capek, itu kamu tidur gitu biasanya ya, nemplok di kasur gitu. Nah, tapi kamu ada enggak sih hari-hari di mana, eee, kamu juga pengen nih jalan-jalan gitu untuk me time kamu?
Mhm. Betul. Oke, eee, ada sih Kak momen-momen, eee, itu tapi biasanya lebih kalau cari suasana sih. Jadi misalkan, kalau misalnya aku kerja di rumah itu, kan kadang kan sekarang aku kerja di rumah ya, di depan komputer. Eee, kadang kan ada masa-masa aku kayak capek, jenuh gitu, bosen kerja di rumah juga. He heeh, masih bisa. <chuckles> Jadi kalau situasinya seperti jenuh, eee, aku kadang nyari, eee, ini ya tempat baru, misalnya kerja dari kafe dan, eee, itu cukup membantu juga sih, tapi memang ketika di kafe itu aku cari kafe yang enggak relatif enggak terlalu ramai, dan mungkin, eee, apa ya, aku cari posisinya tuh enggak yang banyak kerumunan juga, gitu. Dengan mungkin di pinggiran, gitu ya. Heeh. Heeh, bener. Dan biasa aku juga pasti siap bawa earphone tuh Kak, ke mana-mana. Jadi, kalaupun aku mau fokus atau mungkin enggak mau dengerin lingkungan sekitar, aku akan pasang sih. Lagu itu aja, earphone, dengerin lagu.
Mhm. Hmm. Mhm mhm. Heeh. Oh ada juga ya ternyata ya masing-masing. Hmm? Oh ya. Mhm. Oh, ah, iya iya iya. Mojok gitu ya? <chuckles> Wah. Mhm. <chuckles> Ternyata, eee, me time-nya juga enggak jauh-jauh dari ini apa maksudnya, kan kalau jalan-jalan mungkin, eee, yang ada di pikiran aku tuh ya mungkin kayak jalan-jalan piknik, atau ke mall pokoknya bareng-bareng sama temen gitu, tapi ini ternyata tetep aja ya enggak jauh-jauh dari, eee, kesendirian. Pengennya sih jauh dari kerumunan, kayak gitu. Hmm.
Hmm. Oh, oke. Mhm mhm. Iya. Heeh, bener bener Kak. Kalaupun misalnya ya aku jalan-jalan keluar, biasa tuh harus ada tujuannya, Kak. Jadi aku tuh tipe orang yang enggak bisa banget ke mall tuh jalan-jalan, kayak jalan-jalan mau ngapain ya? Kayak <chuckles> heeh, enggak bisa. Aku harus minimal misalnya ada mau beli sesuatu barang nih, aku mau lihat-lihat dulu, karena kan kadang kalau lihat online barang-barang tertentu kan kadang kurang apa ya, kurang bisa ngerasain gitu kan. Nah, jadi itu kalau kondisinya seperti itu, ya baru deh aku kayak pergi untuk lihat-lihat barang, eee, dan mungkin ketika udah dapet barangnya, udah, mungkin mentok-mentok makan terus pulang.
Mhm. Window shopping gitu doang itu nggak bisa ya? <chuckles> Cuma liat-liat doang. Heeh. Hmm hmm. Heeh. Heeh, iya.